Allora sì, però tendenzialmente a casa si parla si parlava l'italiano. Quindi, ehm, ho dovuto fare un corso di aggiornamento, almeno così mi piace chiamarlo, con i nonni che, uhm, uhm, sono, mhmm, siciliani DOC, e quindi grazie a loro e grazie ovviamente al agli stessi amici che poi pian piano mi hanno indirizzato, no perché inizialmente magari prendevano in giro perché sapevano che non conoscevo quella determinata parola, quindi tendevano a fare questo. Poi, pian piano ovviamente anche loro si sono sciolti comunque, sono stati fondamentali.
Okay. Mh-mh. <giggles> Okay. Mh. Mh. Mh. Hai fatto proprio un corso intensivo di lingua, quindi.
Esattamente, ho fatto un corso intensivo di lingua, ehm, che è stata un'arma a doppio taglio, perché poi ovviamente ritornando in Campania, non dico che ovviamente ho dimenticato tutto, perché lo parlo ancora il dialetto campano, ma ovviamente magari alcune frasi non le ho conosciute perché sono andato via anche abbastanza presto, e ormai
<chuckles> Chiaro, magari tutte quelle quei concetti che approcci anche crescendo proprio culturalmente non erano tuoi, non erano quelli del bambino.
Esatto. Esattamen